Halo.
Halo, mhm. <chuckles> Selamat mmm, sama, selamat malam juga nih, Mbak. Gimana nih malam ini nih, masih semangat enggak buat ngobrol-ngobrol?
Ya, selamat malam, Mbak. <chuckles> Wah. Heeh. Iya. Wah, kayaknya harusnya tidur ya Mbak, tapi kenapa sayangnya masih melek nih Mbak, masih senang buat ngobrol-ngobrol. <chuckles> Heeh heeh. Mbaknya gimana nih? Heeh heeh.
Mhm. <chuckles> Iya. Bener juga nih. Saya juga nih, jam segini habis pulang malam mingguan, eh hujan Mbak, deres. Tapi gimana ya, hujan tuh malah bikin semangat gitu kan. Jadi yuk kita ngobrol apa nih malam ini. Sok, ayo. <chuckles> Mhm?
Wad Oh, aduh. Mhm mhm. Mhm. Nah, ini kan, eee, kebetulan tadi siang ya Mbak, ya, saya tuh jalan-jalan, tapi jalan-jalannya naik bus nih, Mbak. Heeh. Nah, tapi iya, tapi di eee, apa ya, yang bikin saya sebel gitu, biki yang bikin berkesan itu saya sebel gara-gara saya harus nunggu lama karena busnya ngetem gitu. Jadi kan harusnya ada jadwalnya ya. Eee, saya tuh kayak ada jadwalnya dan tapi ternyata sayangnya katanya nunggu penuh dulu, jadi nggak nggak sesuai jadwal. Aduh. <chuckles>
Mhm. Heeh. Aduh, oke. Terus terus? Mhm. Mhm. Aduh. Iya, ya ya ya ya. Lah. Aduh, repot ya Mbak kelo i kalau kayak gitu. Tapi, kalau dipikir-pikir ya agak ironi juga ya. Maksudnya kalau si transportasi umum ini jalan terus sesuai eee, maksudnya jalan terus sesuai jadwalnya, tapi penumpangnya enggak penuh mungkin dia juga rugi dari segi finansial. Tapi ketika dia terlambat ya, si bus ini terlambat, otomatis kan kepercayaan orang-orang, masyarakat yang emang pengen naik bus itu tapi nungguinnya di tempat lain, di pemberhentian lain kan juga jadi berkurang ya, Mbak, ya. Jadi kayak, "Aduh harusnya jam 1.00 nih udah nyampe, ini di mana? Mana keburu telat." Ya nggak, Mbak? Heeh.
Iya. Mhm mhm. Mhm. Ya. Heeh. Betul. Heeh. Iya. Ah. Heeh heeh. Betul. Iya. <chuckles> Jadwalnya berantakan gitu ya Mbak, ya ya? Gitu sih. Jadi memang kalau menggunakan transportasi umum ya Mbak, ya, jadi kadang suka suka sebel, suka kesel. Nah, tapi kalau misalnya saya boleh nanya nih ke Mbaknya, eee, suka nggak naik transportasi umum dan mungkin, eee, ada unek-unek nggak biasanya kalau naik transportasi umum tuh, Mbak?
Bener. Mhm. Hmm. Gimana tuh? Mhm.